Comment est-ce que tu utilises les réseaux sociaux sans t'épuiser?
Alors c'est pas facile. <chuckles> C'est vraiment pas facile effectivement au quotidien, heu, disons que c'est heu, au bout de plusieurs années de pratique et heu, et des ou
Ouais. Pourquoi tu as été épuisé? Ah bon? Tu étais épuisé par les réseaux?
hem, bah, ouais. Ouais, ouais. Ouais, ouais, ça m'est déjà arrivé, ouais, effectivement, bah de
Dans quel sens?
bah, dans le sens, heu, dans le sens à rester trop longtemps dessus et puis, au bout d'un moment, on lève la tête, on se dit: «Oh là là, mais je suis resté pendant combien de temps sur les réseaux sociaux? J'ai tellement d des choses plus importantes à faire dans ma vie». Voilà, dans ce sens-là, quoi. C'est c'est épuisant on va dire, heu heu, alors, ça peut être physique, mais enfin, là, c'est plutôt mental, quoi, heu, clairement. Je me suis déjà retrouvé dans ce cas de figure.
OK. Ouais. OK, je vois. Ouais ouais. Ouais, donc, en fait, heu, tu penses que c'est tu penses que c'est lié à quoi? À l'addiction?
Je pense qu'alors, <blows air> est-ce que c'est lié à l'addiction? Je pense que, ça peut être pas dans mon cas. Je pense que ça peut être très facile, effectivement, de tomber addict à ça. Donc heu, d'avoir cette espèce d'impulsion de manière, heu, reculent, heu, récurrente, heu, journalière
Mmh mh. Mmh mh.
mmh, mais c'était pas le cas, heu, c'était plus qu'enfin quand ça m'arrive. Voilà, ça m'arrive de moins en moins. Mais quand je scroll p à outrance, heu, c'est plutôt justement, heu, bah, tu as commencé et tu es devant ton canapé, tu es posé, genre, tu es allongé, et à la base, tu avais prévu de faire une sieste justement pour après repartir, heu, repartir dans l'énergie justement de ta journée. Et en fait, bah, tu te retrouves à scroller pendant 1 heure, à dire: «Wow! Il s'est passé 1 heure, je devais me reposer, je me suis pas reposé», par exemple. Ou heu, ou genre, même avant de dormir, quoi, le soir. Donc heu, donc ouais, à la base effectivement, c'était vraiment ça, ou ou c'est comme s'il y avait une bulle où tu as l'impression que le temps, il passe pas mais en fait, si, le temps, il passe gavé et vite parce que tu tu
Mmh mh. Ouais. Ah ouais. OK. Mmh mh. Ouais, tu t'en rends pas compte.